Hı hı.
Örnek almamız gereken şeylerden biri. Bak aklıma şey geldi. Bir bir film görmüştüm, eee, hatırlamıyorum ama tam anlayacak yaşlarda değildim yani. Bir, eee, evsizin hayat hikâyesini anlatıyordu. Bir evsiz, bir aslında. Eee, eee, işte dışarıda böyle sokaklarda yaşarken hatta bazen metro istasyonlarında, işte, eee, otobüs tesislerinde falan uyurken bir anda, işte, aslında mesleği olan, eee, bu b eee, işte şeyle finansman ya işiyle ilgili oluyor adam. Daha sonradan evsiz. Mesleğiyle ilgili bir, eee, şey buluyor tamam mı? Staj imkânı buluyor. Onu sokakta gören birinden dolayı ve daha sonra orada öyle iyi bir yere geliyor ki, kendi yatırım şirketini dahi kuruyor ve şu an milyoner oluyor adam. Yani evs
Kesinlik Hı. Hı. Hı. Hımm. Hı hı. Hı. Hı hı. Evet. Hımm. Hı. Hı hı. İşte İşte bakar mısın hayata?
Düşünsene kadar uzanan bir yol ve bunun, eee, filmini yapmışlardı. Bu gerçek bir olay aslında. Hani, filmini izlediğim için ben gerçek olduğunu sonradan öğrendim aslında. Yanlış hatırlamıyors
Aynen. Hı hı. Hımm. Evet.
"Umudunu Kaybetme" isimli bir, eee, Türkçesiyle böyle oluyordu. Will Smith'in oynadığı bir filmdi. <clears throat>
A, izledim! Hatırladım şimdi. Bak "Will Smith" deyince hemen aklıma geldi. Evet.

Kesinlikle. Bir de mesela orada ben, eee, şeye de, eee, çok saygı duyarım, hani, hayran kalırım hatta. Mesela büyük bir ihtimalle karnı aç ama hâlâ, işte, sokakta gitarını çalıyor ya da, işte, mendil satıyor, su satıyor. Belki yürümeye bile hâli yok açlıktan, enerjisi yok ama yine de, eee, bir umudu var. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mesela ben özellikle, işte, eee, atıyorum, eee, mendil satan birini gördüğümde, hani, 1 tane mendil alırım ama, işte, eğer, eee, cebimde yeterince param varsa €10 veririm €1 vermek yerine. Hani, bende de, işte, çantamda bir mendil bulunsun hesabı. Eee
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğ Tabii. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı, evet. Doğru. Yani aslında kır için hem karşılığını verirsin ama karşılığını da çok bir şekilde verirsin, değil mi? Gerçekten çok erdemli bir davranış ve, eee, zaten o aaa, genelde, hani, az önce söyledin ya enerjisi olmayan insanlar diye, bir yemek bulduğunda dahi yanındaki o hayvanlarla paylaşıyor. Sokak hayvanlarıyla paylaşıyor Değil mi? Böyle bir şeyi de görmüştüm Instagram'da. Birine bir, eee, evsize yardım edildiğinde, bir yemek götürüldüğünde o da onun yanındaki arkadaşı olan sokak hayvanlarıyla paylaşıyordu. "Ya, onlar yesin, ben yemeyeyim." diyordu.
Tabii. Aynen öyle. Evet. Ya Tabii. Hah, bir de o var. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle. Aynen. Hı hı. Evet. Aynen. Ne kadar Evet.